À, bạn ơi bạn, gần đây á, mình, ờ, mình cảm thấy khá là mệt mỏi á, về về là nhiều khi mình không không cảm thấy là mình, à, thực sự nghỉ ngơi á. À, giống như là giống như là như này, cũng không phải gần đây đâu mà cũng lâu lâu rồi á, giống như, kiểu, ờ, cách đây khoảng cỡ hơn một năm á là mình mới quyết định là mình sẽ không có đi làm cái công việc ổn định ở văn phòng nữa, mà mình quyết định là đi khởi nghiệp á. Thì, ờ, mình với bạn của mình thì có mở một cái trường, ờ, mầm non nho nhỏ, thì nó cũng nhỏ thôi. <chuckles> Thế nhưng mà thực sự là từ cái lúc đấy á thì giống như, kiểu, mình không có cái lúc nào mà mình dứt ra được khỏi công việc á bạn. Ờ, để mà nói về thời gian thì có bó buộc không á, thì nó lại không hoàn toàn nó không bó buộc. Giống như ừm, tính ra nhá, cái thời gian đầu thôi chứ còn sau này á thì là mình thoải mái hơn cả cái thời gian mà mình đi, ưm, mình đi làm ở công ty nữa. Ờ, giống như, kiểu, đi làm ở công ty đi thì một ngày là bạn sẽ phải ví dụ như hồi đấy mình thì, à, mình thường là sẽ đến văn phòng lúc 9:00 này, xong rồi mình về đâu đó khoảng cỡ 6:00, 6:30. Thế là ngày nào mình cũng như thế, và mình sẽ được nghỉ cuối tuần. Thế thì cái thời gian mà buổi tối hay cuối tuần ở nhà ấy thì mình sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn.
Ơi, mình nghe nè. Ừm. Sao đấy? Ôi, vậy hả? Sao thế? Ừm. À, vậy hả? Ôi, trời ơi, dễ thương quá! <chuckles> Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Rồi.
Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mở trường, mở công ty này á, thì, ờ, giống như, kiểu là, núc nào công việc nó cũng ở trong đầu mình. Ờ, kể cả là ví dụ như là mình thời gian thoải mái thì mình ở nhà nhưng mà đâu đó mình vẫn cứ nghĩ đến công việc, và mình không có cảm thấy là mình được nghỉ ngơi luôn á bạn. Bây giờ mình cũng không biết sao luôn á.
Ừm. Ừm.